Nhất trí, ừm, có nghĩa là bạn sẽ, ờ, cho con của bạn, gọi là, à, học học tiếng Anh thôi, chứ hông có để cho bé, gọi là, có một cái khuynh hướng, gọi là, lạm dụng nó quá nhiều, đúng hông? Nhưng mà bạn có cái cách nào, ờ, làm, gọi là, giới hạn cái thời gian sử dụng hông? Hay là cái, gọi là, làm sao để cho bé có thể là học tiếng Anh theo đúng cái mong muốn của của bạn đề cập đến? Ờ.
À, thực sự thì ừm. Ừ, ừm. À. Nói chung là mình sẽ không cho bé chủ động, ơ, trong cái việc là chọn kênh nha. Ví dụ như là mẹ mẹ bật cái kênh này chẳng hạn, thì mình, giống như là, mình chọn, giống là playlist vậy đó bạn. À, thì nó sẽ là từ cái video này nó sang video khác, chỉ trong vòng khoảng 30 phút thôi à. Mình cũng hông có mở nhiều. Đó, thì thì, ừm, lúc mà các con còn nhỏ thì các con sẽ không có chọn kênh.
Ô kê. Ừm, ừm. Cũng đúng. Ừm. Ừm, mình hiểu. Cũng cũng hợp lý, ừm.
Ừm. Vậy thì khi mà các con lớn, cái thằng nhỏ nhà mình bây giờ á, thì mình sẽ có những kênh mình cho phép. Ví dụ như, à, con có thể coi người ta hướng dẫn học cờ vua, hoặc là con thể coi những cái chưng đúng rồi, đúng rồi, hoặc là con có thể coi những, a, phim hoạt hình Doraemon nè, đó, hoặc là con có coi, gọi là, thế giới động vật, à, kiểu như là, à, Discovery đồ đó. À, thì mình sẽ nói với, ờ, những kênh này là con coi được. Đó, thì nó biết rồi, nó biết rồi. Bởi vì mình nói như vậy, "Nếu như mà con coi những cái kênh mà mẹ không cho phép á, thì nh những cái những cái gì con coi là nó nó có nằm ở trong lịch sử hết rồi. Mẹ kiểm tra mà mẹ thấy con coi những cái mà mẹ hổng cho phép đó là con bị mất luôn giờ coi ti vi." <chuckles> Phải cứng lắm. <chuckles>
Ừm, sao? À, theo cái sở thích, ờ. Ừm. Đồng ý, ừm. Ừm, ừm, cao À, thì sao? Đúng rồi. Ừm. Vậy hả? Nghe bạn chia sẻ nha, ờ, thì rõ ràng là ờ, <laughs> nghe bạn chia sẻ thì rõ ràng bạn cũng là một con người, gọi là, rất, ưm, rất là tâm quyết trong cái vấn đề mà bạn dạy con bạn về cái ranh giới sử dụng công nghệ ở trong nhà, từ cái độ tuổi, gọi là, rất là nhỏ, cho đến cái độ tuổi, gọi là, lớn lớn dần lên đó. Vậy thì có cái lý do gì mà làm cho bạn, gọi là, ờ, phải lưu tâm tới nó nhiều như vậy hông? Ừm.
<chuckles> Ờ.